Anch'io lo feci una volta con delle mie amiche, però inizio estate fine estate, a me si ruppe a piangere, perché si era rotto qualcosa di importan eh
Eh, bruttissimo. Io spero che il mio, spesso, evito di utilizzarlo troppo quando, magari, so che faccio sport proprio per quello.
Bravo. Sì, sì, sì, stacci molto attento, perché veramente, mhmm, ehm diventa più di un oggetto secondo me, ehm
Eh, sì. Poi è impossibile, non puoi tornare lì, a prenderlo. <chuckles>
Esatto, e come fai, no, eh, infatti. Io la stessa cosa, però per quanto riguarda la laurea presi una foglia d'alloro che avevo sulla corona sì, dietro al telefono. Sempre con
Bello, bello, brava, brava. E hai hai qualche ricordo invece della uhm, della vera e propria festa che poi alla fine avete organizzato?
Uhm, sì, sì, però quello lo ricordo un po' meno, perché comunque sono tanti i ricordi felici in cui si beve con gli amici, quindi figurati, però però è stato
Certo, cert <chuckles> Un po' meno un po' meno chiari nella mente.
No, no, t però ti dirò, è stato bello anche perché poi dopo poco, ehm, mhmm, diciamo che io avevo degli amici che erano fidanzati, sono scoppiate tutte le coppie, quindi molte delle ragazze con cui io ero amica dei ragazzi, quindi molte delle ragazze con cui andavo d'accordo in realtà poi non le ho più viste e m'è dispiaciuto questo, per dire eh, quindi non lo ricor ci siamo era ehm, bello perché è stato uno degli ultimi ricordi, ehm, lì insieme che sì, poi avevo vabbè, <chuckles> c'era ne gruppo il più piccolo, ehm, che era minorenne, insomma, che invece di be dice: "Mi coppi una ciambella?" E ho detto: "Vabbè, con ven" <chuckles> era carinissimo, no, no, vabbè, lo vedo ancora, mi chiama la mamma, quindi figurati. Ogni volta che lo Sì, sì. Sì, sì, sì no, lui ogni volta che mi vede, proprio, ha questa cosa gli devo comprare qualcosa, perché per me, sì, è proprio un cucciolo. Va bene, comunque ti ringrazio veramente per aver condiviso <tsk> sì, anche della tua. Sì no, no, è veramente bella e credo quest'estate, andremo lì, perché se se si può ci facciamo un salto e ti ringrazio della tua esperienza. Grazie, grazie mille.
Ah. <laughs> Ah, beh, certo, certo, quella è pe è un peccato. Tutti insieme proprio. <laughs> <laughs> Quindi hai fatto bene a comprargli le ciambelle se no tua mamma ti ri la sua mamma gli ti riconoscerebbe. <giggles> Bene, son contento della tua esperienza, mi ha mi ha proprio piaciuta. <giggles> Eh, lo spero per te. Guarda, spero di avere buone notizie di questa vacanza. <chuckles>
Ah, sicuramente ci aggiorniamo. Ciao! <chuckles>